بُصّي بصراحة أنا عندي مشكلة بقى لي فترة كبيرة أوي مأثّرة عليَّ و ومغيرة لي مودي كده ومضايقاني، وأنا بجد م محتاجة أتكلم معاكِ ومحتاجة نصايحِك كده فيها، أنا دايمًا كل يوم
قولي لي طبعًا س سامعاكي.
كل يوم بالاقي نفسي أنا ب بانام كتير جدًا، آآ ممكن يعني يعني أنام عدد كبير جدًا لحد مثلًا نُص اليوم والّا حاجة، لحد الضهر مثلًا، والآخر باصحى من النوم تعبانة ومجهدة وحاسّة إن أنا ما نمتش أصلًا، ودماغي تقيلة كده و وكأن كأني ما نمتش، كأن أنا صاحية عايزة انام تاني و ودماغي فعلًا لسه جعانة نوم كده، و وغير كده بالاقي نفسي مكسلة أذاكر، مكسلة أشتغل، آآ مثلًا عندي أرق كده وإجهاد إن أنا أعمل أي شغل، بابقي مكسلة وخ و وعندي خجل و وخمول كده، ف فمش عارفة ده سببه إيه.
امم. بُصّي طبعًا موضوع ال النوم المقطّع أو النوم الغير صحي أو ال ال يعني آمم جعانة نوم، دي حاجة م معروفة جدًا جدًا يعني. آمم ومش أنتِ بس اللي كده، في ناس كتير زيِّك ومش عايزاكِ تقلقي خالص من الموضوع ده، بس قولي لي كده الموضوع ده بدأ مثلًا من إمتى؟
آآ بُصّي الموضوع ده يعني هو بدأ من ساعة لما أنا بطّلت اروح الجامعة، آآ ما عن يعني ما عنتش باصحى مثلًا بدري وكده، لأ بقيت بقى خلاص لما أنا اتخرّجت بانام بقى براحتي، وما فيش منبة ولا باصحى بدري، فبانام براحتي، فبقيت باحس إن الموضوع جه معايا بال بالعكس، بقى أنا كنت فاكرة إن حياتي هتكون كويسة وإن أنا بقى هانام براحتي، لقيت الموضوع قَلَب معايا ب ب بخُمول كده.
إمم يعني بتحسي إن أنتِ م ده ما ساعدكيش ع في النوم ده بالعكس خلّاكِ كسلانة شوية؟ مضبوط كده؟
بالضبط، بقيت بقيت بانام كتير، آه بانام كتير جدًا، وأصحى وأصحى مش قادرة اعمل حاجة، أنا آه عندي.
إمم. طيب، ممكن ده يكون مثلًا بسبب آآ آآ حاجة مثلًا نفسيّة، أو حاسّة إنِّك أنتِ مضغوطة شوية مثلًا في الجامعة أو في الدراسة أو كده، والّا مش حاسّة إن ده له تأثير أوي؟
آآ لأ هو م يعني أنا مش مش حاسّة إن هو حاجة نفسيّة، بس أكتر من إن أنا آآ ما ب باحس نفسي ما باشبعش نوم مش عارفة ليه؟ أنا أنا آه اتخرّجت، بس أنا لسه يعني باحضّر ماجستير وكده ف فما باروحش الجامعة، يعني أنا معتمدة على البيت أكتر والأونلاين أكتر، آآ ف وباشتغل برضه في البيت، فكل حاجة معتمدة على بيتي، ففي نفس الوقت ده مسبب لي خُمول أكتر.
إمم، إمم، فأنتِ مش بتنزلي كفاية أو مش بتتحركي كفاية، فدايمًا حاسة إن أنتِ عندِك خمول أو كسل، طب جربتِ تعملي أي حاجة مثلًا في البيت، زي مثلًا رياضة أول ما تصحي الصبح، أو جربتِ مثلًا امم تاكلي حاجات منشطة شوية آمم يعني زي العسل بالمكسرات، زي الحاجات اللي بتدي طاقة، اللي بتدي power، مثلًا بت تخليكِ مثلًا في mood كويس، آآ فتقومي تعملي حاجة أو تنزلي الشارع، أو تتمشي حتي مثلًا كل يوم الصبح، جربتِ أي حاجة من الحاجات دي؟
بُصي بصراحة أنا يعني ما جربتش إن أنا أتمشي بقي، وموضوع ال الحاجات اللي بتدي طاقة دي ما جربتش بصراحة، ولكن جربت كذا مرة إن أنا أكون أصحي بدري، يعني أقول إيه أنا هاصحى بكرة بدري، آجي أصحى مثلًا بدري الساعة 09:00 والّا حاجة، والّا الساعة 07:00، ألاقي نفسي مثلًا على الضهر كده رُحت نايمة تاني، وكأني ما عملتش حاجة، وكأني ماصحيتش بدري، وكأن اليوم ده أصلًا ما لوش لازمة عندي، بافضل برضه كسلانة وعايزة أنام طول الوقت كسلانة وعايزة أنام.
إمم طيب بُصي هو الموضوع ده طبعًا عند ناس كتير أوي، مش أنتِ لوحدِك فم يعني ما تضّايقيش وما تحمليش نفسِك فوق طاقتها، و وصدّقيني يعني كل ده حله بسيط بس لو لو ركّزتِ شوية فيه. آآ بُصي أول حاجة ممكن تعمليها إن أنتِ تبعدي خالص عن أي مشروبات منبهة زي القهوة، زي الكافيين، زي الحاجات دي كلها، ممكن تبعدي خالص عن المشروبات دي وتقلليها قدر الإمكان، يعني حتى بلاش تقطعيها مرة واحدة، بس قلليها قدر الإمكان. ال الحاجة التانية ممكن مثلًا تبدئي تنظّمي يومِك أ أكتر شوية، يعني مثلًا آآ النوم آآ حاولي تتعودي تصحي كل يوم في نفس المعاد لمدة 3 أيام، يعني مثلًا حتى لو نمتِ متأخر، اصحي مثلًا في نفس المعاد الساعة 10:00ص، لنفرض 10:00ص، آآ لو نمتِ مثلًا بدري برضه اصحي الساعة 10:00ص، فثبتي معاد صحيانك من النوم كل يوم لمدة 3 أيام، هتلاقي نفسِك بعد كده جسمِك رجع لطبيعته ورجع يصحي في نفس الساعة كل يوم، والساعة البيولوجية بقت تتضبّط أكتر في جسمِك، فده هيخليكِ أهدى شوية بعد 3 أيام، ممكن في الأول تحسّي إن أنتِ تعبانة أو متعصبة أو متنرفزة أو كده، بس ده في الآخر هيخليكِ أهدي وهيضبّط جودة نومِك كمان. يعني أنا عايزاكِ تركّزي على جودة النوم مش ال مش بس عدد الساعات، لأنه زي ما بتقولي أنتِ من شوية، إن أنتِ مهما نمتِ بتفضلي برضه نعسانة، وحاسة إنِّك تعبانة ومرهقة وعندِك خمول وعايزة تنامي تاني، ده بسبب إن أنتِ ما بتشبعيش نوم كويس كجودة مش كوقت، آمم فجربي تعملي الحاجات دي و وقولي لي التحسن هيبقي عامل إزاي.
بُصّي، هو المشكلة بس في موضوع المنبهات ده، إن أنا مش هاقدر أقلل منبهات، لإن أنا باحس إن أنا مش باعرف أفوق غير بيها. ولو ما ما شربتهاش مثلًا برضه، هافضل كسلانة، وهافضل برضه مش عايزة أعمل حاجة، وما عنديش طاقة. فباحس إن هي ممكن تخلّيني أقعد أركّز شوية كده في الساعتين حتى اللي أنا هاذاكرهم دول، حتى لو مش هاذاكر كتير يعني. فهي دي برضه المشكلة.
بُصّي، هو أنا عايزة بس أأكد لِك حاجة، إنه إنه موضوع المنبهات إن هي تفوّقِك دي مش حاجة دايمًا بتبقى صح، لأنه اللي بيفوّق أكتر من منبهات و وده ممكن كمان تتأكدي منه بكل سهولة، هي شُرب المَيّة الكتير. و و وإنِّك تحافظي على مُ معدّل السكر في جسمِك. يعني إن أنتِ مثلًا تخلّي دايمًا جنبِك حاجة حلوة، أو تَمْر على الأقل، آآ بحيث إن أنتِ دايمًا تبقي ن نشيطة. لإنه السكر ده هو اللي بي بيخلّي ال ال الجسم يبق والمخ الصاحيين، وشغّالين. المنبهات بس هي بتخلّي جسمِك مرتبك، وبتخلّيكِ ترتعشي، وبتخلّيكِ مثلًا أعصابِك تعبانة شوية. هي بيبقى يعني وهْم بس فقط إن هو بينبّهِك. إن هو بيبقى ده كله وهم و و وإحساس بس مش أكتر من كده. آآ إيحاء إن المنبهات دي، أو القهوة دي، هي اللي هتفوّقِك، أو أو دي اللي هتخلّيكِ تعرفي تذاكري كويس. بس في الواقع لما تقطعي واحدة واحدة، أو تخففي حتى على الأقل، وتبدّليها بأي حاجة تانية. يعني مثلًا ممكن تبدّلي مثلًا القهوة، أو النسكافيه، ب بشاي، بس يكون خفيف شوية. وتشربي كمّية مَيّة كبيرة. وزي ما قُلت لِك كده، تخلّي دايمًا ال مُعدّل السكر في جسمِك تنتبهي له. يعني انتبهي دايمًا لمُعدّل السكر يبقى آآ في الوضع الطبيعي بتاعه، في الق المقياس الطبيعي بتاعه. آآ في درجته الطبيعية، لإنه ده اللي هيخلّي مُخِّك يساعدِك كمان إن أنتِ تشتغلي أكتر، وت وتنتجي أكتر، وت وتذاكري، وتعرفي تذاكري يعني.
فاهماكِ. طب أنا مثلًا أعمل إيه علشان أول ما أصحى من النوم على طول أبدأ إن أنا أفَكّر على طول في اللي ورايَا، ما أقعدش أفَكّر في إن أنا مش نايمة كويس، وإن أنا لأ ده أنا هاقعُد تحت البطانية شوية ومش عارف أقعد كده على السرير، باحس إن أنا مش قادرة أفارق السرير كده؟
فاهماكِ، فاهماكِ، وطبعًا كل الناس دلوقتي حتى في البرد بسبب دخول فصل الشتا، فالكل دلوقتي ب بيبقى حابب إن هو يقعد في سريره أطول فترة ممكنة، بيبقى صعب عليه يقوم من السرير، بس أنا ممكن أقول لِك على حاجات كده ممكن تمشي عليها تجَرّبيها، زي مثلًا تحُطّي جنبك آآ كُوبّاية مَيّة أول ما تصحي من النوم تشربيها كلها.
بالضبط.
دي حاجة ممكن تساعدِك شوية إن أنتِ تفوقي، الحاجة التانية ممكن تطلعي على طول في مكان فيه شمس، يعني اطلعي مثلًا في البلكونة لو فيها شمس، افتحي الشباك، أُقفي شوية قُدّام الشمس وخدي نفس 5 مرّات، كامل نفس كامل شهيق وزفير كامل آآ 5 مرّات ورا بعض، ده هيفَتّح آمم الرئتين وهيخليكِ يعني أنشط شوية، وهيخليكِ فايقة أكتر، وبعد كده حاولي تتحركي شوية، يعني مثلًا امشي ب ب بسرعة شوية مثلًا من ال من الأوضة للصالة أو كده، آآ ما تمشيش على مهلِك، آمم، ممكن بعد كده تبدئي تعملي شوية تمارين خفيفة خالص أول ما تصحي الصبح، ودي موجودة كتير على اليوتيوب، تمارين الصباح، ممكن تفتحي مثلًا أي قناة على اليوتيوب لأي مدرب، وممكن تبدئي بس تمارين خفيفة خالص قبل الفطار، بحيث إن أنتِ يبقى عندِك ال ال يعني ال الشهية الكويِّسة إنِّك تفطري كويس جدًا، وبعد كده هتلاقي نَفْسِك إن أنتِ أنْشَط. استمري بس كده يعني فترة مثلًا 3، 4 أيام، هتلاقي نفسِك اتعودتِ على الموضوع ده.
امم. حلو اوي. آه. ماشي. أنتِ عندِك حق بجد، أنا حاسة إن فعلًا موضوع الرياضة ده هيفرق معايا جدًا، خصوصًا إن أنا مش بامارس أي نوع من أنواع الرياضة و وكده، وحاسة إن ده فعلًا مسبب لي خمول، فأنا بجد هاجرب و وعايزة أشكرِك أوي بجد، أنا حسّيت فعلًا إن أنا استفدت من نصايحِك الجميلة دي و وهاجرّب وآجي أقول لِك بقى.
أنا مستنياكِ ودايمًا هنا عشان أسمعِك وأساعدِك. بالتوفيق يا رب.